Ja, ich habe es mir selber ei selber beigebracht. Also, mein erster Song, den ich jemals gemacht hab, als ich 16 war, das war dann so 'ne so 'n so 'n Stück, äh, das war mit Akustikgitarre, mit Piano und mit so Samples von Streichern. Das war dann so mein 1. Song. Und in die Richtung rum ist auch meine Musik weitergelaufen, also das ist dann experimenteller geworden, also das ist dann auch 'n bisschen mit, ähm, äh, elektronischer Musik, äh, untermalt. Dann ist es noch mit meiner Stimme untermalt, also ich habe da noch Vocals, ähm, drauf, die dann der der der Hauptcharakter sind. Ich würde meine Musik als experimentelle Popmusik, ähm
Wow, cool. Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Okay. Okay. Ah, ja, das klingt ja cool. Sagt also so extra in den Pop, das geht ja so in die Pop-Richtung, ähm, sind da so also diesen Stil, ähm, den habe ich auch erst neulich gehört. Sind da so K-Pop äh, Elemente mit drin?
ich sage, experimentelle Popmusik bezeichnen, also ähm, also K-Pop-Elemente sind, ähm K-Pop-Elemente sind Elemente von anderen Poparten. Ähm, also
Also, dieses Solo meinte ich jetzt. Ja, ja, weil weil da ja auch so viel mit Solo und Gitarrensolo mit mit drin ist, so in äh, in diese. Okay.
Kann auch mit drin sein, auf jeden Fall. Also, K-Pop ist ja wieder, ähm ist ist das ist ja wieder was, ähm K-Pop-Elemente kann ja Trap sein, das kann ja, ähm, Hip-Hop sein, das kann ja, äh, Pop sein, der westlicher Pop sein. Also
Also was Eigenes. Ah. Mhm. Ah, okay. Weiss auch nicht genau. Mhm.
es kommt also es ist natürlich sehr, sehr umfangreich gen genretechnisch. Ähm, sagen wir's mal so
Äh. Mhm. Ne, ich ich verbinde das mhm, ich verbinde das immer mit so 'ner viel Solo, Gitarren-Solos mit ähm, das ist so so so 'ne eigene Richtung. Ähm. Ich habe das nur mal zufällig gehört und wuss und dann, äh, äh, hat man mir gesagt, das ist K-Pop. Und dann habe ich gedacht: „Boah.” Also, es geht in die Richtung, ich weiß nicht genau, was K-Pop so speziell ist, aber du hast ja jetzt schon erklärt, ähm, dass es so in verschiedene Richtungen geht, auch mit Hip Hop, äh, mit Hip-Hop-Teilen halt auch mit, äh, inbegriffen ist, wie du das gerade gesagt hattest. Okay, super, ja. Äh, gab's da so, äh bei dieser Veränderung dann, äh, hatt hattest du da, ähm, viel Mut aufbringen müssen? Äh, war war das so 'ne Erleichterung dann, das in diese Richtung zu anzustupsen oder, äh, sch beschreib doch mal kurz.
Ah, okay. Ja, Ki K-Pop ist Korean Pop, also koreanischer. Mhm.

Oh ja, ich würde sagen, jede Person hat 'ne mutige Entscheidung oder mehrere mutige Entscheidungen treffen müssen. Äh, völlig egal, ob, äh, das weniger mutig oder mehr mutig ist. Ähm, ich würde sagen, hm, meine mutigste Entscheidung war, dass ich nach, glaube ich, 15 Jahren Musik machen habe ich, äh, mich dazu entschieden, ähm, meine Musik oder zumindest meine Fähigkeiten, meine musikalischen Fähigkeiten ins In Internet zu stellen. Und, äh, das war dann erst mal mit Freunden. Ähm, also, das waren dann irgendwie so 40 f Instagram-Follower, äh, mit Freunden habe da einfach so Zeug gepostet. Und, äh, ja, also, ich habe da wirklich also das das warum das mutig war, war, weil ich habe zu Anfang nur Musik für mich selbst gemacht und, äh, nur für meine eigene Freude. Und diesen Schritt zu gehen, der schien für mich etwas unnatürlich oder auch also wirklich außerhalb meiner Komfortzone, ähm, und das quasi
Mhm. Ja. Mhm. Oh. Wow. Ah. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Gibt's da 'n so 'n zeitlichen Fenster oder so, wann du da diesem dies entschieden hast für dich so, aus diesem aus dieser Komfortzone rauszugehen?
Ja, also
Gab's da irgendwie, äh 'n Zeitpunkt oder, äh, war's im Sommer oder im Winter? <giggles> Oder <giggles>
Ja, jein. Also tatsächlich sollte das im äh, also e es war im Herbst auf jeden Fall. Die Jahreszeit war eigen hat eigentlich gar keine große Rolle dabei gespielt, sondern i ich es war einfach so 'n Punkt, an dem ich wusste, dass ich mich überwinden musste, weil auch wenn ich Musik für mich selbst gemacht hatte ähm, ich alleine als Person kann ha hab nicht so 'ne die Perspektive dafür, um, äh, besser zu werden. Also, ich brauche natürlich auch außerhalb Input, entweder von Freunden, von Unbekannten, von Bekannten, von Familie, ähm, was denen nicht so gefallen hat oder was einfach besser sein könnte. Und da dachte ich mir
<giggles> Okay. Ah, okay. <giggles> Gefühl. Mhm. Okay, das war so 'n Gefühl. Mhm. Mhm. Ah, okay. Mhm. Alles so, okay. Mhm. Ja, bindest, äh mhm, bindest du da auch Freunde mit ein in deinen also w wenn du irgendwie Feedback brauchst oder b äh, d ist es so so 'n gewisser Veränderungs wo dich halt dann äh, oder wo dich pusht, brauchst du da 'n Feedback von Freunden, Bekannten, oder hast du damals äh, oder oder reicht es dir, wenn du da Feedb irgendwie jetzt Feedback von, ach, ir irgendjemand Fremden bekommst?
Mhm.